Ayan.
Oo, bakit ba 'yan yung pangarap mo? Siyempre sino ba naman ako, 'di ba? O pa'no pa'no mo siya naisip, kung meron ka pa namang iba, or 'yan talaga ba?
<clicks tongue> Oo. <chuckles> Ang gusto ko talaga? Ayan, sa'kin, kasi ano, ayoko no'ng gusto ko yung, medyo malayo yung kapitbahay.
Mm. Mm. Ayun. Ay ganda niyan. <chuckles> Gusto ko yang pangarap mo. <chuckles>
<chuckles> Yeah, kasi, 'pag nagrere <chuckles> 'di ba, 'pag nagrerenta ano, eh, medyo dikit-dikit. Minsan, maingay yung kapitbahay, dito sa'min ano, yung dalawa kong kapitbahay, magkadikit sa kabilang side, ano, malakas sila manigarilyo. So <chuckles>
Oo nga, eh. Ah, ganda niyan, hmm. Hmm, hmm. Ayun. Ay, uy, parehas tayo, may kapitbay akong ganyan. <chuckles> Oo, tama.
'Di ba? Nakakaano, kasi ako hindi naman ako nag-aano, naninigarilyo, ewan ko lang sa'yo, ikaw ba?
Ayan. Ganda yan. Oh, hindi, hindi, wala, wala sa'ming naninigarilyo, at siyempre may a oo, may anak ako, ayokong, mag secondhand smoker na siya niyan, tayo niyan, sa ganyang paraan, 'di ba? Mm.
Oo, 'di ba? Ang baho. Ayun, 'di ba? Parang mas delikado pa sa atin, eh, yung nakakalanghap.
Hmm.